وطبعًا أنتِ عندِك حق في كل اللي أنتِ قُلتيه، في حتة إن أنتِ كست ممكن تتبهدلي في المواصلات ورايحة جاية، ويمكن في بعض المدن بتبقى زحمة أوي والمواصلات بتبقى فيها يعني مش أحسن شيء، و وممكن بعض الستات بيتضرروا فيها وكده، ويمكن في آه، يعني ويمكن أنتِ اتعرضتِ لشيء يضايقِك كده يمكن خلّاكِ حريصة فعلًا على إنِّك إن أنتِ تحصلي على رخصة ويكون عندِك سيارة مثلًا مستقلة أو حتى تسوقي سيارة والدِك أو أختِك اللي موجودة عندِك وكده طبعًا، طيب يعني أ ه هو فكرة إن أنتِ قبل ما تروحي الإمتحان آآ، آآ، آآ، الفترة اللي ممكن تتدرّبي فيها على السواقة كده وتبقي أنتِ حاسة إن أنتِ فاهما تحتاج منِّك قد إيه يعني، ومع الو على عل على العلم إن في بتبقى في مدارس بتعلم السواقة قبل ما تروحي تعملي الإختبار في المرور وكده؟
اهم. بالضبط. اهم. أيوه، مضبوط، هو فعلًا في مدارس كتير، وكل الناس يعني أنا لمّا سألت قالوا لي يعني أنتِ ممكن أسبوع واحد لو أخدتِ كورس مكثّف اللي هو كل يوم حصّة مع مدارس برّا مش اللي تبع المرور دي، لإن تبع المرور دي بي بيعلموك بس ازاي تعدّي من الكونات دي لكن اس الشارع والطريق آه، بالضبط أيوه، قراطيس، لكن المدارس قالوا لي لأ يعني أسبوع 10 ايام لو أنتِ بتاخدي كل يوم حصّة ساعتين مثلًا قبل الأسبوع هتكوني مخلّصة، يعني قبل الأسبوع هتكوني خلاص سايقة والدنيا تمام.
إمم، اهم. آه، القراطيس اللي بتبقى محطوطة دي آه، إمم. إمم، طب ده كويس يعني ده أسبوع و10 ايام يعني آآ هل أنتِ شايفاها إن هي مدة م طويلة والّا حاجة والّا دي مدة مثلًا بالنسبة لِك قليلة وك طب حلو يعني إمم، إمم، إمم، طب أنتِ إيه أكتر حاجة مخوفاكِ في السواقة وحتة ال ال ال الإمتحان نفسه ه هل أنتِ خايفة من الرسوب، والّا خايفة فعلًا إن أنتِ ما تقدريش ت تعدّي الإختبار إيه اللي مخوفِك حقيقي يعني؟
لأ تمام. هي مدة كويسة معقولة آه، مش كتير يعني.